Qué bueno que te ve bu escucho porque fíjate que, eh, me gustaría platicar contigo sobre esto. Em, ultimamente paso mucho tiempo sentada y la verdad es que he reducido, pues, gran parte mi movilidad durante el día, ¿no? Entonces, quería ver, eh, si tienes como alguna técnica, o, algo que me pueda ayudar, eh, para moverme más durante el día, sin, pues, sin dedicarle tanto al al tema del gimnasio, o, al ejercicio como tal, ¿no? Sino más como como esta movilidad de no quedarme, eh, pues, sentada, porque, digo, ahorita no me afecta, pero supongo que en un buen rato sí voy a empezar a sufrirla, y la verdad es que no me gustaría, ¿no? Entonces, eh, por eso me acerco a ti.
Entiendo. Okey, eh, bueno, antes que nada que muchas gracias por compartir esto que te está pasando. Lamento mucho que, bueno, te sientas, eh, con ese problemita de falta de movilidad. Em, para profundizar un poquito más sobre el tema, me gustaría preguntarte algunas cositas. Eh eh, ¿requieres estar sentada para trabajar la mayor parte del día, o tu trabajo in es, este, pues, requiere movimiento, o simplemente estás sentada en un escritorio detrás de un computador, o no sé?
Sí. Eh, pues, fíjate que, em em, tengo ambos, ¿no? <chuckles> Te platico un un un poquito como el contexto en mi día a día. Eh, yo trabajo en una inmobiliaria, eh, y, entonces, eh, sí, mucho del trabajo que hacemos es como detrás del escritorio, ¿no? Estar en llamadas, atendiendo a clientes, este, checando propiedades, todo esto, ¿no? Pero también, eh, por otro lado, por ejemplo, si tenemos citas y demás, pues, obviamente, nos estamos moviendo de un lado a otro. Eh, digo, a pesar también de que, sí nos nos llegamos a mover, eh, pues, también mucho tiempo es en el traslado, ¿no? En el auto y así. Entonces, eh, eso, digamos, que abarca mi mi mediodía. Y la otra parte del mediodía, pues, me la paso, eh, en otro trabajo, donde ahí sí definitivamente tengo que estar, pues, detrás de un escritorio frente a la computadora, ¿no? Entonces, eh, digamos que he intentado como, eh, al menos media hora, eh, pues, moverme, pero la verdad es que hay días que no lo logro. Por eso, la verdad es que, eh, pues, me gustaría como modificar esta parte, ¿no? Como, eh, tener algo que, a lo mejor, em, por ratitos o algo así, me haga como moverme, eh, durante el día.
Okey. Sí. E entiendo. Sí, claro. Okey. Sí, claro, entiendo. Y, bueno, para profundizar un poquito más sobre este tema que te está sucediendo. Em, ¿tienes tiempo libre, más de 1, hora al día, que te permitiera hacer este tipo de, pues, estiramiento tal vez, algún tipo de pequen peño pequeño ejercicio, no no llámese gimnasio, como mencionabas, sino que te permita caminar un poco, despejarte también de despejar tu mente del trabajo, ¿hay alguna hora o algún tiempo durante tu día a día, que te permita realizar esto?
O sea, 1, hora completa como tal, así seguido, creo que no. <chuckles> Definitivamente, creo que no. Eh, podría sí, a lo mejor, pausas, ¿no?, de 5, 10 minutos, eh, como entre ciertas actividades que podría incluir. Pero sí creo que juntarlas, sí me sería como complicado, porque te digo, eh, ando, eh, todo el día desde las 5, casi 6 de la mañana que me levanto hasta las 9 de la noche. O sea, de un lado para otro, moviéndome, la la, haciendo cosas, este, voy por mis hijos, regreso. O sea, soy como como un trompito, así dando vueltas por todos lados. Este, eh, igual y eh, sí, como te decía, eh, tengo esta este este trabajo que es detrás de la computadora, pero finalmente no es un tiempo que yo pueda, eh, moverme de, ah, de aquí, ¿no? Entonces, em, pues sí, de e e, complicado encontrar la hora completa.
Ajá. Okey. Entiendo. Okey, em, en tu día a día, ¿sueles utilizar escaleras o siempre usas el elevador? Cuando cuando tienes es posibilidad.
Mm. Pues a veces, sí, eh, tomo el elevador. O sea, no es algo que, eh, digamos, que yo tenga que subir más que en casa, que, bueno, es de un piso a otro, que obviamente no hay elevador. Y ahí sí, pues, la escalera, ¿no? Pero, por ejemplo, en el edificio del trabajo, eh, muchas veces no. Digamos que tenemos 2 oficinas, una en planta baja y la otra en segundo piso, y muchas veces, eh, solo estoy en la parte de abajo, ¿no? O sea, no subo. Y cuando tengo que subir, pues sí, la verdad es que muchas veces utilizo la el elevador, eh, y no la escalera, honestamente. <chuckles>
Mm. Sí, bueno, y ¿Qué, mm, qué es lo que tú pretenderías en este punto de de tu vida tu día a día? ¿Qué es lo que te gustaría en sí lograr? ¿Qué es, este, pues, esa meta que tienes a corto plazo? ¿Te gustaría tener rutinas en las que te permita hacer movilidad, o te gustaría tener tiempo para, eh, tener, pues, un descanso? O ¿qué es lo que pretenderías en este punto?
Pues, mira, yo creo que lo ideal, pues, sería, eh, un equilibrio, ¿no?, eh, aunque, evidentemente, creo que ahorita estoy como en esta parte de de mi vida, en la que siento que, em, que soy siendo muy productiva, eh, lo cual, pues sí, me me da satisfacción, porque creo que es un tiempo que tengo que aprovechar, eh, por la edad, por la energía, por lo que tú quieras, pero creo que, eh, no está funcionando en este momento como para producir un poco más, eh, sin embargo, pues, no quiero descuidar esta parte, ¿no?, porque finalmente, también por la edad, pues, vamos a llegar, o, voy a llegar a un momento en el que, eh, necesite esa movilidad, necesite esa fuerza, necesite, eh, ese movimiento para para tener calidad de vida, ¿no?, eso me queda clarísimo
Okey. Okey.
y por eso justo es que, eh, pues, quiero quiero acercarme a ti para poder, eh, encontrar, este, justo este equilibrio entre, eh, mantener, digamos, el ritmo que tengo, e incluir un poco de movilidad, de ejercicio, y también, eh, pues, poder descansar correctamente, sé que suena como la, eh, la pócima, <chuckles> este, <chuckles> maravilla y sé que es complicado y muchas veces hay que sacrificar o ceder en algún en algún sector, pero, bueno, en la medida de lo posible, creo que hay que buscar, pues, este equilibrio, ¿no?
Mm. <laughs> Sí, claro, bueno, pues, am, me atrevería a darte un pequeño consejo inicial, eh, podría ser que busques, pues, igual me dices, no tengo tal vez, una hora libre que me permita realizar esos, eh, ejercicios o estiramientos, eh, durante, bueno, más que nada en tu trabajo donde estás sentada, y bueno, igual podrías ir buscando entre ambos ambos trabajos, ya que, pues, en uno uno te te permite estar más activa que el otro, y el otro, pues, sí, de de plano debes estar detrás de la computadora, ¿no?, eh, buscar pequeñas, eh, rutinas cortas, por así decirlo, eh, igual podrías usar una alarma de tu celular, eh, tal vez para, pues, cada 30 minutos, hacerte un pequeño recordatorio, no necesariamente tiene que ser 10 minutos de estiramientos, o de o de caminata, sino de 2, 3 minutos de movimiento podría, tal vez, empezar a ayudarte a sentirte mejor, más relajada, con una buena movilidad, un equilibrio, como le mencionabas, entre cuando estás, eh, igual, en tu trabajo en la mañana, cuando estás muy activa, tener un pequeño recordatorio, bueno, ese tal vez te sería un poquito más largo cada hora, cada 2 horas, de que si estás, tú consideras que estás muy activa, podrías darte un descansito de 3 minutos, igual, sentarte, relajarte, pensar un poquito, yo creo que de ahí, partiría para que vayas e encontrando una buena rutina que te permita tener ese equilibrio entre ambos entre ambos trabajos, no sé, ¿si lo has aplicado alguna vez, o, lo habías pensado antes?
Ujú. Sí. Ujú. Claro. Ujú. Okey. No, la verdad, no. Eh, creo que lo único que he llegado, pues, a hacer es, por ejemplo, en esas llamadas que te digo, con clientes, pues, salirme y caminar así como si le fuera a hacer un hueco a la banqueta. <chuckles> Pero es es como lo lo máximo que y l y de verdad no lo he hecho como por eso, sino como por, digamos, un poco de estrés y así, y estar hablando y y caminando. Eh, pero me gusta eso que me acabas de proponer. La verdad es que creo que es una muy buena opción para mí.
Ajá. Sí, claro. Igual, en otro pequeño consejito que podría darte es en el trabajo donde te requiere estar detrás de la computadora, <inhales> intentar cambiar de postura, eso sirve mucho, eh, no estar solamente, darle de de una tener una postura, pues, sino variarla. Eh, y puedes sentarte, igual podrías, eh, pararte frente al computador si se te lo permite estar, eh, parada frente al computador por unos minutos. Eso te permite, bueno, pues, relajar tus cuerpo, relajar tus músculos, y yo creo que te sirve, pues, para para pasar, pues, un rato más ameno trabajando, ¿no? No sé si también lo has intentado.
Okey. Claro. Eh, la verdad no, em, pero creo que es una gran opción como para estirar, para, eh, justo cambiar de posición, no estar tan chueca, eh, como recomponer la p la postura y todo esto, ¿no?
Exacto. Sí, claro. Bueno, pues sí, el me el movimiento no siempre es ejercicio o no no requiere que sea, pues, muy pesado, me decías que ibas al gimnasio, pero con caminar, estirarte, moverte mientras, i u incluso si en tu trabajo, em, puedes, eh, caminar mientras hablas por teléfono, pues, está está genial, ¿no?, porque me dices que trabajas en una inmobiliaria también, pasas parte sentada, me imagino.
Claro. Claro. Ujú. Sí, sí, sí, sí.
Entonces igual, ir ahí.
Sí, de repente ya también como que la espalda dice, ay, espérate, muévete tantito, ¿no?, y entonces es cuando ahí te digo que, eh, muchas veces me salgo a, pues, a a realizar mis llamadas como en en, digamos, en la banqueta y entonces estoy de un lado para otro, de un lado para otro, este, pero sí sí ayuda, ¿no?, o sea, sí creo que, em, eh, es bueno para justo para las piernas, para la circulación y todo esto, ¿no?, pero bueno, quería agradecerte porque, la verdad es que sí, eh, yo creo que voy a empezar a implementar estos truquitos que me estás dando, porque te digo, la verdad es que sí, em, pues, necesito como meterle más movimiento al día
Sí, claro. Sí, claro.
para que, te digo, ah, cuando ya sea un poco más, eh, grande o quizás en corto plazo también, em, no no llegue a, pues, a tener estos dolores de de estar en una sola posición, ¿no?, te agradezco mucho y y voy a poner estos consejos a práctica.
Ujú. Claro. No, de nada, que tengas una excelente noche.